あのですね。あの、ま、話を聞いてもう愚痴っていうか、話を聞いて欲しいっていう感じになっちゃうと思うんですけど、ちょっと最近困ってることがあって、まあ、他の方の期待値に、ちょっとあの、応えられないんですよね。私から見ればちょっと無理ゲーかなみたいに思ってることがちょっとあるんですよね。
はい。 あ、はいはい。 はいはい。なるほど。というと。
うん。 あのですね。私は、ま、えっと副業も持っていて、で、職能組合みたいなのに入ってるんですよ。おんなじその仕事を持ってる人の、ま、組合的なやつですね。
なるほど。
はい。で、組合なんで、ま、ボランティアなので、あの、みんなその、何て言うのかな、ま、ユニオンのような感じで集まってるんだけど、問題はですね、要はそこの仕事をしてもそういうわけで一銭にもならないんですね。
ああ、完全にもう無償の労働という感じ
そうなんですよ。それで、あの、まあ、でもお互い持ちつ持たれつだし、あの、私はまだまだビギナーっていうか新米なので、先輩にご迷惑をお掛けすることもあるかなぐらいの気持ちで、なんかこういう仕事やってって言われたら、はい、はいって受けてたわけです。ま、あの、ちなみにその職能組合は、もともと IT のバックグラウンドを持つ人っていうのが、ま、私しかいないわけなんですよ。
はいはいはい。
はい。ところがですね。最近になって、もう、なんかただのパソコン教室と勘違いされてるのか、夜の10時半とかにいきなり電話かけてきて。
うわ、それは大変ですね。
はい。で、まま、そそうは言っても、あの、先輩だし年上の方が多いので、「ああ、どうされました？」とは一応聞くわけですよ。
はいはいはい。
そうすると、え、なんか、3回色々聞かれたと。「パソコンの画面で3回色々聞かれて、なんかよく分かんなって、印刷出来なくなっちゃった」とかって言われちゃうんですよ。
いや、すごい抽象的な相談ですよね、それも。
えええ。うん。もう、ちょっと、まいまいっちゃいますよね。私はね、あの、若い頃、昔実は、あの、テクニカルカスタマーサポートの仕事を、あの、電話でしてたことがあったんですね。
ああ、なるほど。
はい。なんで、まあ、聞き取って、「こうしてください。こうこう、見てください」って言われて、ま、ある程度は直すことはできるんですけど、やっぱり問題は、自分も昼間仕事を持ってるのに、そう、夜間に、いきなり、こう、介入され私的にはちょっと暴力的な介入だと思ってるんですけど。
まあ、ま、そうですよね。
そうですよね。もう、ちょっとどうしようかなと思って、困っちゃってるんですよね。うん。
いや、それ本当に大変な状況ですよね。えっと、その技術的な、その、みんなが技術的な相談をできる相手が、その、相談者さんしかいないっていう状況ですよね。
はい。 うん。 そうですね。あのまあ、本当にもう愚痴なんですけど、一つその気づいたことは、その職能組合に入って、やっぱり勤め人の感覚と、自営業の感覚って、結構違うなと思って。
はいはい。 ああ、なるほど。
うん。勤め人って、やっぱり他部署の人も仲良くしなきゃダメだよねとか、取引先ともうまくやっていかなきゃダメだよね、とか、まあ本当に月並みな言い方だと、ウィンウィン、なんか、か一方的に搾取するって難しいんですよね。
まあまあそうですよね。お互い出来る事を出し合うというか、そんな感じですよね。
はい。はい。そうなんですよね。お互いその関わることで得しないと、いいっときはいいかもしんないけど、長くは続かないですよね。まあ相手が辞めちゃったり、お取引停止になっちゃったり、まあ自分がパワハラで訴えられちゃったり、でも、やっぱり個人でずっとやってる人って、その感覚がちょっとない感じなんですよね。
ああ、じゃあもう取れる時に取っておこうみたいな。
もう悪質っていうわけでもないんですけど、やっぱり、その自分の身内だけでちっちゃいビジネスをやっていたりとかってすると、そこは言いやすいと思うんですよ。お母さんとかね、奥さんとか、あ、お父さんだったら。で、そんなことできんとかって、やっぱり、向こうも、あのなんていうかな、フラットのコミュニケーションだから、そこで終わるのかもしれないけど、他人同士ってそういかないじゃないですか。
はいはいはい。 まあ、そうですよね。
うーん。 なんで、ま、どう境界線をちょっと引いていくのか、もうすごい悩みどころなんですよね。
いや、それほんとに大変すよね。えっと、まあ、その自営業の、その、ま、その、サポートするギルドギルドじゃないですけど、そういう組合に入っていたら、結果的に自分しか出せないものに対してみんなが頼ってくるというか、その、それで結局一銭にもならない、その、助けをひたすら求められてるっていうことですよね。
うん。 そうですね。 うん。 うん。 はい。 <laughs> そうなんですよね。しかもそれが夜の22:30以降ってなると、ちょっともうなんか、自分のケアあの、自分も明日もちゃんと仕事があるので、勤め人としてもね。だから、ちゃ明日寝るためにとか、こう、ま、自分の色々ルーティンもあるのに、なんかそれを、こう台無しっていうか、介入されちゃうとやっぱちょっときついんですよね。
う、そうすよね。 いや、そうですよね。えっと、ちなみになんですけど、そのその組合の、その、助け合い、その IT に関係しない助け合いって、例えばどんな感じなんですか？その、深夜にその、相談者さんみたいな感じで、深夜にもその、助け合うようなのって、普通のことなんですか？
うん。 はい。 あのですね。もうちょっと、ひあの、詳しく言うとこれ士業の組合なんですね。
はいはいはいはい。
なので、あの、まあ、弁護士さんとかもみんな士業の人って、多分強制加入なんですよ。そのなんちゃら支部会とかっていうのがね。なので、他の士業の方々はちょっとどうか知らないんですけど、まず強制なので、全員と届けを出した以上は入らなきゃいけない。
なるほど。 はいはいはいはい。
で、しかも、その、なんか地域によっても差があるらしいんですね。ある市は、すごくフレンドリーで、新人さんにもその、研修をしてくれたりとか、先輩が相談に乗ってくれたりとか、非常にその互助として機能してると、コミュニティとして。でも他の市だと、もう全然あの、とりあえず法律だから、全然、全員入ってるけど、何もしないみたいな、ま、そういう風にあのあの、なんていうか、やまっていうか、あの違いがあると。で、私が入ってる地区はたまたま、ま、フレンドリーないい方なので、そういう意味ではあの、互助はある程度あるんですよ。その新人研修会をやってくれたりとかね。
はいはいはい。 はいはいはいはい。
なので、私も、あの、先輩にご迷惑をおかけすることもあるしと思って、IT がわかる人っていないから、「こういうことやってもらえるかな」って言われたら、あ、それは、「はい、いいですよ」って答えちゃったんですけど、そしたら、やっぱり何ていうのかな、うすごく言葉は悪いけど、丸投げできる業者のポジションになっちゃったんですよね。
なるほど。そうですね。本来だったら、その、例えば、その、仕事そのものの相談だったり、まあ、人間関係とかそういう相談の場所だったのが、その、ひとりだけ、その技術っていうトピックに対して、もう全部受ける事になってる。
はい。 はい。 うーん。 はい。 そうなんですよ。
いや、大変ですね、それは。
え。<laughs> うーん。だから、その、個人なので、これ、企業だったら、外部に業務委託するとか、こういうシステム発注するとかっていうやっぱ経験があるので、それも、そなんかタダで発注できる宛先なんてないじゃないですか。
はいはいはい。
なので、そこでブレーキがかかるんだけれども、これ個人事務所の方々なんで、おそらく個人でそういう外部業者に発注するっていう経験が圧倒的に少ないと思うので。
なるほど。
うーん。 なんか下請け法は、こうだよねとかって、大上段にガーンって返しちゃったら、多分ものすごい反感食らっちゃうだろうなって思うし。
まあ、ま、そうですよね。やっぱり、ま、すごいなんか皮肉というか、その、CEO の集まりなのに、結局、その、法律を持ち出したら、その、崩れてしまうしって、いや、なかなか難しいポジションですね。
はい。 はい。 そうなんですよね。ちょっと、ほとほと困ってしまっているんですよね。
なるほど。まあ、まずは、ま、その、相談者さんの生活を、ま、第一にというか、もう夜になったらそもそも、もう電話を受けないというか
うーん。 まあ、それしかないですよね。うーん。
ま、そうですよね。 で、あとは、なんか、まあ、これでもやっぱり、その、人によってはなんか、その、権利主張的に見られちゃうかもしれないですけど、その、自分がどれだけ、その、相手の、その、みんなからの応答に答えているのかっていうのを、ま、タイムカードじゃないですけど、ま、勤怠管理じゃないですけど、その、ま、こんだけ1日こんだけやってますよっていうのを示したら、まあ、説得力という意味では、ま、多少増してくるんじゃないかなとは思いますね。
うん。 はい。 <laughs> うーん。 ありがとうございます。素晴らしいですよね。でも、それが多分勤め人の考え方で、可視化して、あの、数値化すれば、多分それが1つの根拠になるよねっていうのは、勤め人とか組織人の考え方なんですよね。あの、家庭内手工業だったら、お母さんがどれだけ早起きしてお弁当を作ってても、もう無視されちゃったりとか、そういう世界観で生きてらっしゃるのかもしれないですよね。でも全然やってみたいと思います。はい。
はいはいはい。 うん、なるほど。 そうですね。まあ、是非、そこから試してもらって。そうですね、まあ、極論言ってしまうと、もう、完全に応答を遮断し、さしてしまえば、その、相手はもう、諦めざるを得ないというか。その、結局お互い、無料の関係なわけじゃないですか。ま、組合に入ってるっていう関係つつ、は、ありつつも、その、まあ、相談する側も、基本的には無償の、まあ、質問、で、回答も、まあ、そこまで責任は、めちゃくちゃ負うわけではないじゃないすか。
うん。 うん。 はい。 うん。 はい。
だからまあ、もう、本当に耐えきれなくなったら、もう、バツンと切っちゃっても、まあ、そうですよね、まあ、割り当て直しが行われて、まあ、そもそも、技術的な質問は、ま、1人に任してるのは、やめようっていう流れに、なるかもしれない です。
うん。まあ、そうですよね。か私は、ま、じあの、自分を守るための防衛策として、あの、友達で、あの、自分でその、IT の会社で独立した人がいるので、そのその方に、ま、彼に、外注しませんかっていうのを、今ちょっと持ちかけていて。で、ちゃんとお金を払って、「あ」って言ったら、ちょっと嫌な顔されてるんですけど。まずは、あの、人に、外部に頼んだら、本来これだけお金がかかることなんですよっていうのを、ちょっと持ちかけるしかないのかなっていう、もうそれしか自分を守るプランが、今ちょっとないんですけど。やってみようかなと思ってるんですよね。
はいはいはい。 ああ、なるほど。 いや、あの、それ、すごいいい案だと思います。例えば、そうっすよね。さっきその仰ってた、家内製手工業の、そのなんだ、えっと、お弁当を作るのが、無償の労働みたいな話で言うと、その、本来その、なんだえっと、家庭のシスターさんじゃないけど、雇った、実際こんだけお金がかかるんだよ、っていうのを、その、妻が夫に示す、みたいな感じですよね。やってることとしては。
はい。 うん。 うん。 はい。ま、そうですね。そうですね。はい。仰る通りです。
いや、かなりそれ、説得力湧くと思うんで。まあ、是非、続けて頂きたいですね。
あ、ありがとうございます。ちょっと今日は、あの、お話聞いていただいて、あの、後ろから、援護射撃をいただいてっていうか、そんな気分になりました。本当にありがとうございます。
<laughs> いやもう、是非、頑張ってください。もう、防衛線を、もう、押し上げていってください。
そうですよね。何より、自分を守りたいですもんね。今日は本当に、ありがとうございました。
いえ、こちらこそ、ありがとうございました。